Né, menos aviões circulando né, por aí com esses tipo de transporte ou mesmo barcos né, então é, só você pensar eu sou da época que, hã, se a gente comprava, sei lá, Coca-Cola né, a gente guardava a garrafa de vidro e descia no supermercado com a garrafa né, e quando você levava a garrafa você ganhava um tiquezinho na hora que você passava pelo caixa era descontado aquele valor.
Aham. É. Você devolvia a garrafa, é isso mesmo.
Né?
É.
Olha só, eh, e eu acho que isso é super importante né, pra proteger a natureza né, porque você está reciclando né, e já era, hã, esse tipo de comportamento era um comportamento que veio antes né, de todas essas embalagens chegarem, e de facilita né.
É verdade, você tem toda a razão você tem toda a razão, é verdade é verdade. Isso era era um hábito era um hábito das pessoas, era hábito era hábito das pessoas devolverem a pá era um hábito, era comum, se guardava as garrafas. Era normal, você tem toda a razão. Não.
Né, facilita, ah, muito mais fácil comprar uma é hábito. Né, e não era normal? Não era nenhum sacrifício pra ninguém.
Tem toda razão.
Né, claro, chegou a garrafa de big po que ficou muito mais fácil eu comprar lá 2L litros depois você você faz o que você quiser com aquela garrafa de plástico? Ah, ficou mais fácil. Mas, hoje em dia, eh, teve um coisa assim que me deixou muito triste, né
Uhum.